อา
ตัว F เนี่ยไม่เคย เคยซื้อ ปกติซื้อแต่ตัว S
เคย เคย อา ถ้า ถ้า ถ้าซื้อในตัว F เนี่ย ส่วนใหญ่อะผมโดนมาบ่อย แม่ก็โดนมาบ่อย คือว่าซื้อแล้วของไม่ตรงปก
แต่ F เนี่ย นึกไม่ออกเลยนะว่าอะไร อืม
อืม ตัว F สี สีฟ้าอะ
แอป สีอะไร? ตัวเอฟสีฟ้า เฮ้ย นึกไม่ออกอะ เออ
อืม เฟซอะไรสักอย่างเนี่ยแหละ
อ๋อ <laughs> นึกออกแล้ว <chuckles> อ๋อ ๆ เกือบ เกือบไปแล้ว อ๋อ ปกติอ๊วน เอ๊ย ปกติจะซื้อใน ใน เอ๊ะ ตัว S ค่ะ แล้วก็อะไรนะ ตัวเอะ ตัว S แล้วก็ซื้อของมอลเขาอะ อืม
อืม อืม ครับผม ตัว T อืม แต่ถ้าบอกว่า เออ ถ้าอย่างเงี้ย แม่ ถ้าแม่จะซื้อนะ ซื้อตอนที่เขาโฆษณาใน ในรายการเขาเลย อย่างงั้นน่ะ
มันเยอะไปอะคุณ มันได้ทีแบบเป็น 12 ขวด ไรเงี้ย ก็เลยรู้สึกว่า ท เรายังไม่รู้ว่า เราจะได้ผลไหมอะ เราต้องซื้ออันเล็กมาลองก่อน
ใช่ ๆ ใช่ เราต้องซื้ออันเล็กมาลองก่อน ก็เลยบอกว่า "แต่อย่าซื้อในตัว F นะ" บอกแม่ "อย่านะ" เพราะว่าแม่ บางทีแม่ชอบเข้าไปแล้วก็ กดซื้อเอง มาถึงปุ๊บ ก็แล แล้ว แล้ว แล้วก็มาบ่นว่า "ไม่ตรงปก ไม่เหมือนของนั่นเลย ไม่โน่น ไม่นี่" ก็บอกว่า "อย่าซื้อในนี้ ๆ เพราะว่ามันไม่มีการตรวจสอบที่ชัดเจน"
เออ คนแก่เขาชอบซื้อในตัว F เนาะ ทำไมอะ? <laughs> เออ ตัว F คือแบบทำไม? ค แล้วคนแก่ก็ชอบด้วยนะ
ใช่ จะติดอันนี้มาก แต่เลย ทุกวันนี้เลยให้แม่ไป ตัว ตอตอ <chuckles>
เตอ ตอตอ เออ ตอตอ เขาบอกว่าถูกเหรอคะ?